Mais mais c mouais, mais en en gros ce sentiment, ça me motive pas moi personnellement, c'est, heu, c'est, heu
De quoi le sentiment? De
le sentiment de peur pour faire ça. Ça me paralyse, mais ça me motive p waouh!
Ah ouais non. N non, j'avoue, heu, autant, heu, tu as p tu peux avoir peur de certains trucs, du coup, heu, tu vas tout de suite les faire. Ça, ouais, ça, ça ça bloque, en fait.
Mmh. Mouais. Mais bon.
Donc, heu, ouais, mais c l'important, c'est qu'on finit par y arriver.
<chuckles> Ouais. <laughs> Quel défi, ouais. <chuckles>
<laughs>